ค่ะ แล้วการที่อาหารติดคออะค่ะ มันสามารถทำให้เราอะหมดสติได้เลยนะคะ แล้วหมดสติเสร็จ ไม่มีใครมาช่วยได้ทันเวลา ก็คือเสียชีวิตอะค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะ อืม เนี่ยค่ะ พอเราเรียนปั๊บ
นั่นสิคะ อืม นะ น่าเป็นห่วงเลยเนาะแบบนี้ อือฮึ
ใช่ค่ะ พอเราเรียนปั๊บอะ เออ เราเอามา อะแดปต์ ใช้กับตัวเองได้ เช่น เหมือน อา ที่เรียนมานะคะ ถ้าเราอยู่คนเดียวเราสามารถใช้สันเก้าอี้อะค่ะ ด้านบนน่ะ แล้วก็กดลงมาที่ท้องเราอะค่ะ แล้วก็ขย้อนมันออกมา แต่อันเนี้ยที่ล่าสุดเพิ่งไปอัปเดตมานะคะ เขาบอกว่าวิธีเนี้ยเริ่มจะไม่อยากให้ใช้แล้ว เพราะว่าคนน่ะใช้ไม่เป็น แล้วเหมือนไป ยิ่งไปทำให้มันอุดตันน่ะค่ะ อาหาร ตัวอาหารน่ะไปอุดเอาไว้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยบอกว่า
อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ อะฮะ ค่ะ มีการเปลี่ยน ใหม่ อือฮึ
ใช่ค่ะ ให้พยายาม เอ่อ ขว้างของ ทำให้คนอื่นน่ะได้ยินเสียง แล้วเข้ามาช่วยเราดีกว่า
อ๋อ ก็คือจริง ๆ แล้วเวลาช่วย คือให้คนอื่นช่วยเขาก็จะต้องแบบเหมือนเขย่าตัวเรา อะไรแบบเหมือนที่ในยูทูบเขาแชร์ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อา มันจะต้องมีวิธีอะค่ะ อา อย่าง อย่าง ใช่ค่ะ อย่างตัวเราเองอะ พอแบบว่าได้รู้สึก เอ่อ รู้ รู้ว่า อา วิธีไหนที่มันจะต้องแบบฝึก อย่างงี้ใช่ไหมคะ เราก็จะไป ล บอกเล่ากับคนรอบข้างด้วย ญาติ ๆ ด้วย ก็จะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังค่ะ ก็คืออาม่าอะค่ะคือท่านก็แก่แล้ว แล้วเราอะก็พอดีว่าเพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมา ก็ซื้อขนมที่เป็น Jelly ที่เขาชอบทานน่ะค่ะ แล้วเขาอะก็เหมือนแอบซ่อนเอาไว้อยู่ในกระเป๋า ตอนกลางคืนหยิบขึ้นมาทานน่ะค่ะ แล้วทีเนี้ยมันติดคอ แล้วคน เด็กที่เราจ้างมาดูแลอะค่ะ เขาก็ อืม เขาก็เห็นอาการอาม่า เขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไง เขาอะค่ะไปสังเกตุจากการดูหนัง ดูทีวีอะค่ะ ว่าวิธีที่ช่วยก็คือขย่ม แต่ว่ามันเป็นวิธีที่เหมือนจะถูกต้องนะคะ การขย่มอะ แต่มันไม่ถูกจุด ใช่ค่ะ คือมันไม่ถูกจุด เพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะไม่หลุดออกมาอะค่ะไอ้ของที่ติดคออะ อืม แต่ว่าทางเราอะ
อ๋อ ต้องมีวิธีอีกต่างหาก อือฮึ ค่ะ อือฮึ อะฮะ ค่ะ อ๋อ อืม โอ้โฮ ค่ะ อะฺฮะ ค่ะ อือฮึ แต่ไม่ใช่ อ๋อ ไม่ถูกจุด ค่ะ อืม แล้วต้องทำยังไงเอ่ย?

ใช่ไหม? คืออย่างน้อยก็ไม่ต้องห่วงกระดูกซี่โครง เอาแบบชีวิตขึ้นมาก่อนเอาหัวใจขึ้นมาก่อนเนาะ แบบนั้น
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าเคยเห็นในเวลาอาจารย์เขาสอนน่ะค่ะ เขาจะแบบว่าเอาเคสต่าง ๆ มาให้ดูด้วย ใช่ไหมคะ ก็จะมีแบบว่าเคสที่คุณตำรวจอะค่ะ ไปช่วย ช่วยคน คนป่วยที่ไม่มีลมหายใจเนี่ยค่ะ ระหว่างที่ปั๊มอะ เขาปั๊มไม่ถูกท่านะคะ แต่ว่าโชคดีที่ว่า เหมือน เอ่อ เขาเรียกอะไร ความถี่กับความลึกอะมันได้
เออ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ แสดงว่าที่สำคัญ คือความถี่กับความลึกเนาะ จริง ๆ แล้วใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่จริง ๆ อะ คืออยากจะให้มันถูกท่าด้วย เพราะว่ามันจะไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยมาก ไม่ใช่ไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่เลย ค่ะ ก็เลยมองว่า เออ มันเป็นทักษะที่แบบ อืม อยากให้ติดตัวสำหรับทุกคนค่ะ ค่ะ
ก็ควรจะถูกท่าด้วย อืม อ๋อ ไม่เหนื่อยคนปั๊มพูดง่าย ๆ อือฮึ อือฮึ เออ แล้วอย่าง ค่ะ แล้วอย่างงี้เขาสอนไหมคะว่าให้ คือก่อนที่จะไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยต้องตั้งสติก่อน? เพราะบางคนแบบว่า เอ่อ เรียน ค่ะ เรียนมาอย่างดีเลย แต่แบบตั้งสติไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงตกใจ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อะฮะ
อุ๊ย อันนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะคะ ค่ะ ใช่ ใช่ คือสติ คือสิ่งแรกเลยที่ เรา ต้องมีก่อนเราถึงจะรู้ว่า เออ เราควรจะช่วยเขายังไง ใช่ค่ะ ก็คือเขาจะบอกเลย แล้วคือก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยอะค่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เราจะเข้าไปช่วยเขาเลยนะคะ เออ มันก็จะมีขั้นตอนอะค่ะว่า การที่เราจะไปช่วยใครอะ มันก็ควรที่จะแบบว่าทำตัวเองให้รู้สึกปลอดภัยก่อน คือเราช่วยเขาไม่ใช่ว่าเราติดโรคมาจากเขา หรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องเลือด เราก็ควรจะใส่ถุงมือ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ใช่ไหมคะ เขา เขาเทรนเรื่องสติก่อนเลยใช่ไหมคะ? อ๋อ อืม ค่ะ อืม อะฮะ อืม ใช่ สำคัญมากตรงนี้ อือฮึ
ค่ะ ใช่ เพราะฉะนั้นน่ะ อืม ค่ะ เราก็เลยเล็งเห็นว่าตัวนี้มันสำคัญและมีประโยชน์จริง ๆ ก็เลยแบบว่าศึกษามาเรื่อย ๆ เลยอะค่ะ
ค่ะ อ้อ เห็นด้วยเลยอะค่ะ

ทางเราได้เคยสอนญาติอะค่ะ สอนวิธีการที่ ที่ทำการช่วยเหลือแบบเนี้ยค่ะ เขาก็เลยโทรตาม โทรตามญาติ ญาติคนนั้นน่ะค่ะ ลงมาให้ช่วย ช่วยอาม่า แล้วเขาก็ทำ ๆ ๆ จนมันหลุดออกมาอะค่ะ อืม ใช่ ถึงบอกว่า เอ๊ย จริง ๆ แล้วมันมีความสำคัญมากเลยนะคะ แบบไอ้เรื่องปฐมพยาบาลน่ะค่ะ อืม ค่ะ
ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม โชคดีมาก อือ ค่ะ คือเราแค่ทุบหลังอะไรเหมือนในหนังไม่ได้เลยใช่ไหมคะ? แบบทุบ ๆ
คือเราทุบหลังเนี่ยล่ะค่ะ แต่ว่ามันก็จะมีอีก 1 วิธีด้วย ที่แบบว่าใช้ช้อนจากด้านหลัง เอ่อ เหมือนตัวเราอะค่ะ อ้อม อ้อมตัวคนที่ เอ่อ อาหารติดคออะค่ะ แล้วก็ใช้มือกระทุ้งขึ้นน่ะค่ะ กระทุ้งแถบกะบังลมอะค่ะ
อะฮะ ค่ะ อ๋อ ตรงลิ้นปี่อะไรไหมคะ? เขาเรียกกะบังลมหรือยังไง?
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ แถบนั้นน่ะค่ะ กระทุ้งขึ้นมา แล้วบางคนน่ะเหมือนแบบแค่กดเข้าไปอะค่ะ ถ้ากดอย่างเดียวมันไม่ขึ้นไงคะ เพราะเราไม่ได้งัด
อ๋อ โอเค อือฮึ
อา
อืม เข้าใจแล้วค่ะ อืม ไปกดอย่างเดียวก็ไม่ออกอะเนาะ ใช่ไหมคะ? ต้องงัดด้วย แล้วก็กระ กระทุ้งด้วยอะเนาะ อือฮึ
ใช่ค่ะ คือมันมี ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ต้องแบบกดแล้วก็งัดขึ้น กดแล้วก็งัดขึ้นน่ะค่ะ มันคือวิธีที่ ต้อง อา อย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออยากจะให้ทักษะเนี้ยทุกคนได้เรียนกันตั้งแต่เด็ก ๆ เนาะ แบบไปอยู่ในวิชาแบบ ใช่ค่ะ เรียนลูกเสือ เนตรนารี อย่างเงี้ยค่ะ ก็เอาวิชานี้เข้าไป อือ
อา อือฮึ อ๋อ ใช่ค่ะ ควรมีบรรจุ อือฮึ ใช่ หรือสุขศึกษาก็ได้เนาะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ และ เพราะมันจะต้องแบบเหมือนฝึกทุก ทุก เขาเรียกไร ฝึกให้บ่อยอะค่ะ จนเกิดความเคยชิน
ถูก เห็นด้วยค่ะ เพราะว่ามันจะให้เด็กได้ฝึกตั้งแต่เด็ก ๆ เนาะ แล้วก็ฝึกไปเรื่อย ๆ แบบที่คุณฝึกทุกปี ที่ อ่า ทำงานเนาะ อือฮึ
ค่ะ เพราะว่าไม่งั้นน่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนการ CPR ก็เหมือนกันน่ะค่ะ เราอาจจะแบบ โอ๊ย มันไกลตัว ไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริง ๆ แล้วอะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะ ที่สามารถแบบหมดสติไป ไรเงี้ย แล้วการ CPR มันก็ช่วยเหลือได้จริง ๆ จากแบบสถิติที่เขามีมา อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อา ใช่ค่ะ อืม เห็นด้วย ๆ
ใช่ มันก็ มันก็เลยแบบว่าเป็นทักษะที่ อุ๊ย! ตอนนั้นแบบไม่อยากฝึกเลย ไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบ "ไม่สิ มันมีประโยชน์นะ" อะไรอย่าง เงี้ย อืม ก็เลยแบบว่าเนี่ยค่ะมันเป็นการฝึก แล้วเวลาฝึกอะค่ะ ควรที่จะตั้งใจแบบศึกษาอะค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะ บางคนน่ะเหมือนแค่เคยดูว่า เออ มันเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ไม่ใส่ใจกับรายละเอียดมัน ซึ่งมัน พอเราไปทำจริงอะมันช่วยเหลือไม่ได้ไงคะ อืม
อืม ค่ะ อา อือฮึ

อ๋อ แล้วที่เขาเข้าใจว่าจะกัดลิ้น อะไรแบบนี้ ต้องช่วยยังไงเหรอคะ?
ไม่ ไม่ต้องเลยค่ะ คือปล่อยเขาไปเลย เพราะว่าอย่าง อย่าง ส ส่วน เขาเรียกไรนะคะ มันเป็นส่วนน้อยอะค่ะที่จะกัดลิ้น โดยปกติแล้วอะพอเหมือนเรานอนหงาย ใช่ไหมคะ ลิ้นมันก็จะม้วนกลับเข้าไปเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ โอกาสที่มันจะกัดอะมันก็คือน้อย อะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยแล้วคนไทยอะก็คือไม่เข้าใจ แล้วก็ เออ ทำตามที่ ความเชื่อของเรา อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็จะมีอีกโรคหนึ่งนะคะที่คนไทยเข้าใจผิด ก็คือเลือดกำเดาไหลอะค่ะ
อา ค่ะ อืม อ๋อ แบบนี้เองนะคะ อืม เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ อา อืม เขาก็ให้เงย เงยหน้าขึ้น แล้วก็อุดจมูก อย่างงี้ อือฮึ
อา ใช่ไหมคะ อา เพราะว่าเลือดมันจะได้ไหลลง ไม่ออกมาเนาะ แต่จริง ๆ มันเป็นวิธีที่ผิดค่ะ ใช่ เพราะว่าเวลาเลือดฝอยมันแตกแล้วอะค่ะ เขาจะไม่ใช่เป็นเลือดที่ดีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหงาย เงยหน้าขึ้นไปอะค่ะเลือดไหลลง ก็คือกลายเป็นเลือดที่ไม่ดีไหลลงกลับสู่ สู่ร่างกายเรา
อะฮะ ซึ่งที่ถูกคือ? ค่ะ อ๋อ ดีไม่ดีสำลักเลือดอีกเนาะ เข้าจมูก เข้าหาลม หลอดลมอะไรอีก อะฮะ
ใช่ค่ะ ก็คือจริง ๆ วิธีที่ปลอดภัยอะค่ะ ก็คือการก้มหน้า แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะค่ะบีบส่วนที่บางที่สุดของจมูก ก็คือส่วนที่ใกล้กับปีกจมูกอะค่ะ
ค่ะ
ค่ะ ก็เป็นการห้ามเลือด เราจะบีบเอาไว้ประมาณ ใช่ค่ะ บีบเอาไว้ประมาณสัก 10 นาที อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ กด กดไว้ใช่ไหมคะ? กดปีกจมูกไว้ อือฮึ 10 นาทีเลยเหรอคะ? โอ้โฮ นานเหมือนกันเนาะ อือฮึ
ใช่ค่ะ ใช่ ก็คือ แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีอะ แล้วยังแบบเลือดยังหยดอยู่อะค่ะ อันนั้นน่ะก็คือเราจะต้องแบบดูแลเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วอะค่ะ
อืม